Ehm, okay, bello. Ehm, ma, che succede, che mi son fatto un piccolo calcolo, fra quanto risparmi di benzina nei, uhm, co ce l'ho da 9 anni, ehm, proprio oggi, perché l'ho presa il l'ho ritirata il 3, ehm, di settembre, proprio fa oggi preciso. Ehm, oggi fa il compleanno. Ehm, 9 anni. I io qualche mese fa ho dovuto cambiare il pacco batteria ibrido, che questa batteria che è sotto al sedile posteriore. Ora, ehm, quando vai quando vai in concessio mi ha dato problemi, sì, perché, ehm, ha cominciato a fare avaria mor motore, quindi funzionava solamente il motore termico. Ehm, e qui quindi sempre ri riguardando il problema ambientale
Teh! Mh. Mh. Okay. Ah, wow, è l'anniversario. <chuckles> Sì, esatto. Teh. Ah, ecco, ecco, ecco. L'ho co ma hai dovuto cambiare che ti da ti dava problemi? Ti dava problemi? Ah, ti ha dato proble Mh, okay okay, okay, okay, okay. Mh.
ora se io, uhm deve anche convenire andare ad investire in altre tecnologie, altrimenti non uno non è tanto incentivato a, uhm, buttarsi in quell'altro quel tra quella scelta, sì.
Sì. Certo, certo. Certo, certo, certo, certo. Ci de ci ci deve es ci deve essere un ri u u u una convenienza, certo.
E quindi che ho, fatto, ehm, sono andato a alla concessionaria che mi ha venduto la macchina, eh, duemila e cinquecento euro mi hanno chiesto per cambiare la batteria.
Sì, sì. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eh, eh, e cosa cosa hai dovut lo s Eh.
Mi so' fatto il calcolo, il risparmio della benzina che avevo messo negli ultimi anni si annullava, completamente, quindi eh, tanto vale che mi prendevo una macchina a benzina e questo il problema della batteria non si presentava. Per for
Ah, perché era eh, certo. Certo, certo, certo. Magari la magari la pagavi anche meno, no, all'inizio?
Eh. Sì, ehm, per fortuna h ho cominciato a pensare un po' di più, ho detto: "Dai, vediamo se c'è qualche macchina incidentata che ha ancora la batteria, uhm, in buone condizioni, anziché spendere, ehm, due" Invece ho p ho speso 300 €, ho risparmiato du 2000 e passa euro. Quindi, diciamo che se uno ragiona sulle cose e trova delle alternative può decidere di
Mah, giusto, giusto. duemila e cinque ma è la metà magari. Ah, wow. Wow. Bravo, bravo. Ma i i i beh, poi il lavoro l'hai fatto fare a qualcuno, o
Uhm, là ho fatto io, ho cambiata io direttamente la batteria. Sì, ma ci sono tut parte che comunque c'ho esperienza sul con le macchine. Ehm, però
Ah, l'hai cambiata tu? Wow, wow, quindi Ah, okay, okay, okay, okay. È f è fatti un'operazione fattibile, okay.
Sì, sì. E e ho risolto così. Però dico, uhm, sempre riguardando i ri ri i problemi ambientali, i se uno, uhm è sempre anche un problema grosso di costi.
Certo. Sì.